Buonasera! Ciao, come stai?
Ciao. Ciao, buonasera. Bene grazie, tu come stai?
Annoiata, molto annoiata perché infatti, ti chiamavo perché io oggi sono stata tutto il giorno chiusa dentro, e sto impazzendo. Infatti, non so te ma io mhmm, fatti domani mi sono promessa di uscire, ho bisogno di sentire proprio il sole e respirare aria, possibilmente di mare, o comunque qualsiasi tipo di aria o basta che non sia casa.
Ah. Come mai? Mh-mh. Sì. Ah, okay, di di <chuckles> Certo. Ma guarda, uhm, secondo me quando poi si è troppo, come dire, ehm, presi dalle 4 muri di mura di casa è necessario cercare di evadere.
Mh. No, credimi. Mh. No, ma guarda io oggi, ehm, di punto in bianco, mi devi credere ieri ero stata pure dentro, oggi sono stata dentro, arrivata a metà pomeriggio io credo che mi si sia letteralmente annebbiato il cervello. Ho cominciato a dare i numeri, no, no vero, non scherzo. Ho cominciato a dare i numeri, mi sono messa a sistemare cose, buttare, ehm, dubitare di tutto quello che avevo dentro: "Ma questo perché l'ho comprato, ma quello perché"
I Mh-mh. Sì. Il cerve <chuckles> Esseri mh. Eh, brutto. Mh-mh. Uhm, secondo me questa è la classica condizione di quando proprio subentra la noia e senti l'esigenza di uscire, mhmm, ecco. A tal proposito ecco, mh, assolutamente. Ti volevo chiedere, ehm, a tal proposito: quando avverti queste sensazioni, questi stati d'animo, qual è il pozzo della natura dove ti senti più a tuo agio, dove dove ti senti
No, no ancora no. Di varia, di respirare. Quindi io domani devo stare più fuori che dentro. Di Mh. Sì. Guarda, io sarà perché sono cresciuta in un borgo di mare, ma io davanti al mare proprio percepisco che tono tutte cavolate quelle che mi ronzano costantemente nel cervello. Avverto questo senso di infinito, di è strano è strano da descrivere, sì, però mi mi, mhmm, proprio mi sgombera un attimino la testa, ehm, però la stessa cosa il mare è la prima cosa che mi viene in mente, ecco, perché tu mi hai fatto la domanda, però la stessa sensazione dovessi essere in montagna, dovessi essere ho sempre questa sì. Ma secondo me perchè ci ricollega alla nostra essenza, dimmi.
I Eh, vero. Mh-mh. Di pace, di di relax. Sì. No, sono d' accordo. Mh-mh. Però qualsiasi vo okay. Eh, un posto fuori, immerso nella natura. Guarda, io